Aber das ist super, dann kannst du auf was bauen. Dann dann fängst du nicht bei Null an. Das ist gut. Dann, äh, hast du wirklich 'nen 'nen Grundbaustein, und auf den kannst du erst mal setzen. Und da ist auch gar nicht der Anspruch, dass jetzt alles von einen Tag auf den anderen umstrukturiert ist. Das braucht Zeit. Aber das ist 'ne Investition, die dir dann mental sehr viel Freiraum schenken wird, wenn du es schaffst.
Äh Ja. Mhm. Mhm.
Und ich denke, du schaffst es auf jeden Fall, ja.
Ja Ähm, und ich habe ich habe auch, ähm, überhaupt keine Angst, da, äh, 'n bisschen scharfer schärfere Grenzen zu setzen, ähm, d die Erwartungshaltung so 'n bisschen zu managen: „Äh, nein, es tut mir leid, ich antworte einfach nicht innerhalb von 10 Minuten, sondern“
Das ist su ja. Ja. Genau.
Ähm
Und das kann ganz offen kommuniziert sein, ja. Das kann auf deinen Profilen so, äh, auch, äh, festgelegt sein, dass da niemand das Gefühl hat, hm, ja, nicht das zu bekommen, was er erwartet, ja. Wenn man das offen kommuniziert, dann sind, glaube ich, alle Parteien damit auch, ähm, zufrieden, ja.
Und da gibt's ja auch Mittel und Wege, was ich Bitte? Mhm. A äh, äh, also es wissen tatsächlich auch alle nicht unbedingt voneinander. Sie wissen nicht, wer das andere Unternehmen ist, aber sie wissen, da sie sind sich alle bewusst, dass
Ja, okay. Das nicht untereinander, aber, äh, zwischen dir und, ähm und dem Kunden, ja. Ja.
dass es da noch andere, äh Mhm. Ja, ähm, und, ähm, was ich zum Beispiel noch nicht so stringent mache, ist ähm, viele dieser Apps haben ja diese diese Markierung, „Ich bin busy“ oder „Ich bin gerade nicht verfügbar“ oder, äh, „Jetzt bin ich verfügbar“. Ähm
Ja. Ja.